Chào bạn.
Hello, xin chào nha, chúc bạn một tuần mới đầy năng lượng. <chuckles>
À, cảm ơn bạn, chúc bạn cũng vậy nha. Ờ, hổng biết là là, kiểu, ờm, hôm nay là bạn bắt đầu đi làm với một cái tâm thế như thế nào rồi?
Yeah. Ờ, nói chung thì với mình thì công việc cũng chỉ để kiếm tiền thôi, chứ cũng hổng phải là quá đam mê, kiểu vậy. Mình làm cái thứ đam mê mình ở chỗ khác, <chuckles> mình làm tự do. Ờ, ừm
Ừm. Ờ. À, ô kê. Ê, cái tâm lý này cũng khá là hay nha, nó đỡ nó làm cho bạn đỡ, ơ, kỳ vọng ở cái chỗ làm, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi, ừm hứm, chính xác, chính xác.
Ừm. Ồ, thì thực thực ra là ừm, bây giờ thì mình đang là freelancer, thì, ờ ừm, tại vì thật ra là trong quá khứ mình cũng có những cái, ơ, trải nghiệm hông có được vui khi mà đi làm, kiểu như, làm <chuckles> sao ta, nó gọi là cái gì, nô lệ cho tư bản á, cũng hông có ừm, đúng rồi, thì, ờ, đại khái như là mình nghĩ là một trong những cái điều mà nguyên nhân chính mà làm cho mọi người chuyển thành freelancer đó là
Tại vì đó. Ừm. Ừm. Ồ! Ờ. <laughs> Ừm. Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm.
họ cảm thấy bị đối xử không có công bằng ở những cái môi trường công sở ấy, đó. Ừm.
Ồ! Okay, tui hiểu, tui cũng đã từng cảm thấy như vậy, tại vì nhìn cũng khó để mà nói công làm sao mà bằng được, đúng hông? <laughs>
Ừm. Đúng, ờ, cũng nghe như mắc cười, ừ, câu của này câu này của bạn cũng khá là hay ấy. Thì, ờ, thực ra, ừm, mình cũng muốn chia sẻ kỹ với bạn đại khái là mình nghĩ nha, chắc là có rất nhiều những cái trường hợp mà không công bằng, trường hợp của mình ở đây là ờ, mình nghĩ chắc ai cũng từng trải qua rồi, đó là, ờ, tại kh khi mình tốt nghiệp xong mình đi làm liền á thì mình khá là trẻ. Trời ơi! Thế là mình khi mà mình vào trong cái khoa của cái trường đó đó, làm mọi việc là mình làm hết luôn. Trời ơi, từ, ờ
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm hứm. À, okay. Ừm. OK. À, ma cũ ăn hiếp ma mới, đúng hông?
Chính xác luôn, rồi xong, kiểu, á hả, bạn bạn tưởng tượng nha là, ờ, đi làm đi đi dạy xong rồi về ló khám rất là mệt rồi, xong rồi, kiểu, mình phải trực cái văn phòng đó đến 9:00 tối.
Ờ. Ừm. Ồ! OK. Ghê vậy! Nhưng mà
Đấy, ừ, mà ngày nào cũng vậy trơn á, mà ngay cả những ngày mà mình hông có dạy nha, mình cũng phải lên từ bảy giờ sáng, xong rồi mình trực đến 9:00 tối.
Ờ. Ừm. Không có ai làm phụ bạn hết hả? Ý là tất cả mọi người đều đổ hết cho bạn, ừm, trực.
Hông. Đúng rồi, chính xác, thậm chí nha, ờ, lúc mà mình vào ló có một cái chị đó, chị đó lớn hơn mình khoảng 4 tuổi, chị đó nói với mình: "Trời ơi, em vào chị mừng lắm tại vì, ờ, từ đây về sau chị thoát rồi." Ờ, thiệt luôn! Mình nghe câu đó mình bị sốc luôn á bạn, mình mình nghĩ là bạn đó chị nó giỡn thôi, mình hông có nghĩ là đến nước đến mức như vậy đâu. Trời ơi, đấy, xong rồi, kiểu, ơ ừm.
Ờ. Ờ. Được bàn giao. Trời ơi! Vậy luôn á hả? Ờ. Ờ. Ừm, vậy là có nghĩa là có một cái, ơm, luật ngầm.
Đúng.

Có một cái luật ngầm ở đó là ai là người mới vô thì phải làm hết tất cả những cái thứ vặt vãnh mà ở trong cái phòng đó, kiểu vậy. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Chính xác nha, mà cũng ghê gớm ở chỗ là như vầy nữa nè, tức là sẽ có những cái lịch phân công đi trực là mỗi người đều phải trực, ví dụ như là 2 buổi tối, 2 buổi sáng gì đó, nhưng mà bạn biết á, mấy người đó nói với nhau là "Thôi, em trực hết đi! Ờ, nhưng mà vẫn để cái lịch như vậy nhưng mà em trực hết đi để em nắm được công việc." Ừ, suốt ngày cứ: "Để em nắm được công việc, để em nắm được công việc." Trời đấy.
Ừm. Ô kê. Ừm, ừm hứm. Ừm hứm. À há. Ôi giời ơi! À. Nhân danh nhân nhân danh một cái điều tốt đẹp để làm những thứ xấu xa.
Ừm. Đúng. Đúng rồi, chính xác. Trời! Mà, kiểu, ơ, lúc đó mình cũng thật ra mình cũng khá là bốc đồng, nhưng mà lúc đó mình nghĩ là thôi mình mới vào làm cũng muốn tìm hiểu cái môi trường này kia, thí dụ như nó có xấu đi chăng nữa thì mình có một lý do dứt khoát để mình đi, đúng hông? Đó.
Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ừm. Ừm hứm. Ừm, đúng, đúng. Ừm, ờ, tui cũng vậy nha, tui cũng thấy là rất nhiều chỗ là, kiểu, cứ ăn hiếp những người mới vô á. Kiểu, ờ, tui cái ừ, có một đoạn nha, tui vô á là tui đã làm một cái vị trí cũng là senior rồi, cũng cao rồi phải là thấp, nhưng mà nha, nhân viên cũ coi mình không có ra một cái thứ gì hết.
Ừm, Ừm. Đó. Ồ! Ừm. Trời ơi, ê, cái này cũng khá là phổ biến nha, kiểu, mình, ờ dù mình làm sếp nhưng mà do là nó làm ở đó lâu rồi, nó ăn hiếp mình, đúng hông?
Ừ. Ờ. Đúng rồi. Ừ, kiểu vậy luôn á, trời ơi, nó ăn hiếp tui. Ừ, giống như kiểu ờ, giống như kiểu là "Ủa, chị mới vô chị biết gì?" Kiểu vậy á. Ừ, nó hông nói ra thôi. Hông nói ra thôi bà, nhưng mà rất là khó chịu, giống như kiểu là, tại vì mình là sếp thì mình cần phải có dữ liệu của nhân viên để mình mới làm được cái công việc của mình. Ờ, thì nó, kiểu, chống đối bằng cách là không cung cấp thông tin, kiểu: "Ủa? Chị là sếp mà, chị tự tìm đi, chị tự, ờ, ừ, hỏi làm gì?" Ừ, kiểu vậy á, kiểu vậy á, thái độ.
Ờ. Ừm. Trời ơi! Nói vậy luôn á hả? Ồ. Ừm. Ừ, đúng rồi. Trời ơi! Trời ơi! Ghê quá vậy. Ừm, ừm. Wow! Tui nghĩ là, trời ơi, cái này là nó cũng ăn gan hùm á nha.
Ừ, trong khi thì người khác Ừm, nhưng mà, kiểu, h ừ, giống như kiểu là sao ha? Bạn vẫn chia sẻ với những người sếp khác bình thường, giống như kiểu là cái vị trí của tui sẽ có nhiều người á, nhiều người làm á, ờ, thì thì với những người khác thì bạn lại rất là e dè, nhưng mà với mình, tại vì mình là người mới á, thì bạn, kiểu: "Ờ, thử coi tới đâu?" Ừ, kiểu vậy á, nhưng mà hông có nói ra.
Ừm. Ừ. Ờ, ừm. Ừm. Ừ. Trời ơi! Kiểu như, thẳng thừng với bạn luôn, đúng hông? Ừm, ừ, mình nắm được cái tâm lý này nha, ừ, kiểu như là
Ý là ừm, hông có nói ra nhưng mà, kiểu, giống như ừ.
sao ta, đối với những cái người khác thì bạn đó như kiểu là thiên thần, còn đối với bạn thì như là ác quỷ vậy đó, đúng hông?
Ờ. Rồi, kiểu vậy á, kiểu, ưm, ừm, "Ừm, thử coi mà bạn làm được hông? Hổng có tui thì bạn, ừm, sống sao?" Kiểu vậy á, kiểu, phải quỵ lụy xíu, kiểu, ơ, ừ, phải chắc cũng phải, ưm, trà sữa, bánh trái gì hay sao á, chắc <chuckles> phải dụ bạn hay sao á, kiểu vậy á, hông biết nữa. <chuckles>
Ừm. Ừm. Trời ơi! Ồ! Ừm, ừm. Trời ơi, mình nghe mình thấy ghê thiệt luôn á. Trời, mà kiểu như cái lúc đó là bạn xử lý như như thế nào? Kiểu như, bạn đã làm cái gì để mà, ờ, vẫn chuyên nghiệp nhưng mà vẫn, kiểu như, dằn mặt cho bạn đó?
Ờ. Ờ.

Ừm, mình cũng hông muốn làm khó bạn đó làm gì. Thì đến khi mình khẳng định được cái vị trí của mình rồi á, thì bạn đó cũng thay đổi thôi, bạn thay đổi thái độ, bạn ờ, bạn nể mình hơn, tại vì mình dù gì cũng ở vị trí cao hơn mà, mình chấp nhất mấy bạn đó làm gì?
Ừm. À. Ừm. À, cũng hay. Ừm, ừm. Ờ, hợp lý, hợp lý nha. Trời! Kiểu, ờ, thật ra là mình nghĩ là đây là một cái trường hợp mà bắt nạt, nhưng mà nó lại khác so với mình. Trời! Bạn phải biết á, là hồi cái lần đó của mình nè, cái cái lần mà, gọi là, giọt nước tràn ly nó là như thế này nè. Tại vì, ờ, có một cái bà đó bả rất hay bắt nạt mình kiểu như, ơ, thậm chí là trong trường á, nó có cái cái luật á, là mỗi một cái công nhân viên chức là phải làm một cái bài nghiên cứu khoa học ấy, đó, thì bà đó bắt mình làm giùm bà đó. Xong rồi mà mình đâu có khùng đâu bạn, mình, kiểu như, trời ơi, tại vì làm một bài nó đã rất cực rồi, mà còn phải bảo vệ tới bảo vệ lui nữa, xong mình từ chối thẳng thừng luôn. Xong rồi, trời ơi, từ đó về sau là mình bị, à, gọi là, sao ta, mình bị đì sói trán luôn, ừ. Cái có một lần là, như thế nào ta, sinh viên á, người ta phản ánh là có một cô đó tóc ngắn, cái cô đó tóc ngắn mà cổ đại khái là vô lớp hông có dạy gì hết, mà mở máy lên ngồi chơi thôi, cho sinh viên tự làm bài, đó. Thì lúc đó là cái tóc cái l ừ, là cái lúc là cái tin đó đó nó xảy ra, là cái lúc đó mình vẫn còn để tóc dài, đó. Nhưng mà xui cho mình là ngay hôm sau là chiều hôm sau mình có hẹn là mình cắt tóc, tại vì thực ra lúc đó mình cũng mới thất tình á, <giggles> đó. Ừ, thế là bạn biết là đúng, đó, xong rồi vô tình là mấy ngày sau là cái người đó ép mình là nhận cái lỗi là mình chính là cái người giảng viên mà, kiểu như là, vô trách nhiệm đó. Mình đâu có nhận đâu bạn, mình nói: "Ô kê, ờ, em thà là nghỉ việc" ừ, đúng rồi, "Em thà là nghỉ việc chứ em không bao giờ nhận cái lỗi mà em không làm." Xong, kiểu như, thấy mình thấy mình, kiểu như là, cứng quá đó, cái cái bắt đầu nương nương, ờ, kêu là "Ơ, chị sẽ cho người đi dự giờ em." "Ô kê, chị cứ vào thoải mái, chị hổng cần báo với em cũng được nữa." Đó, đấy, nhưng mà mình thấy là bạn nghĩ đi, cái người sếp mà còn như vậy thì cái môi trường nó làm sao? Cho nên là mình cũng, sao ta, mình cũng, ờ, ngó ngó thêm khoảng, trời, một tháng nữa thôi là mình xin mình nộp đơn xin nghỉ việc luôn. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm, ờ, ừm. Ờ. Ừm. Ờ. <chuckles> Ờ, ô kê. Trời đất ơi! Ờ. Ừm. Ừm. À há, okay. Cạch mặt luôn hả? Ờ! Ờ. Ừm. Ờ. Vậy đó hả? Ờ, vậy cái cô đó ừm. Ừm, hay quá. Ờ. Ờ, ô kê. Rồi, bạn vô tình trở thành hình ảnh đó. Wow. Phải nhận. Ừm. Ủa, nhưng mà cái người đó ờ, ngang hàng với bạn, đúng hông? Ờ. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Trời ơi! Trời đất ơi! Ừm. Đúng rồi. Chia tay. Ừm. Ờ, ô kê. Ê, tui hổng ngờ là môi trường giáo dục nó lại có nhiều sự bất công như vậy nha. Tui lại đang nghĩ môi trường giáo dục là một cái gì đó rất là thiện lành á bạn, kiểu ừ, những người ở đó, à ồ. Ừm.
Đấy. Ờ. Ừm. Hông có đâu bà ơi, tức là có thể học sinh á, có thể cái nhân vật thiện lành ở đây, có thể là thiện lành nhất á là học sinh á bà, học sinh, sinh viên á. Còn, ờ ừ, giáo viên, giảng viên thì hông đâu bà ơi, cũng đấu đá. Tại vì thực ra, ờ, tính đến bây giờ chắc là tui đã làm ở khoảng, ơ, 5 cái môi trường giáo dục rồi ấy.
Ừm. Vậy á hả? Ờ. Ô kê, ô kê. Ừm.

Ừm, nhưng mà rõ ràng á ừm. Sao?
Tui hổng biết là, kiểu như, cả nghe một cái lần mà, kiểu như là, tức đỉnh điểm bởi vì cái sự bất công đó hông?
Ừ, tức là nhiều khi nó là vầy nè bà. Tại vì cái phong cách làm việc của mỗi người khác nhau á, rồi cái chuyện mà quan trong quan trọng cái công việc đó ở mức khác nhau á. Nhiều khi mình rất là coi trọng cái công việc đó, mình rất là coi trọng cái trách nhiệm, mình rất là coi trọng cái việc là mình phải hoàn thành công viện một cách tốt nhất. Nhưng có những người á ờ, có những người họ coi cái công việc chỉ là một phần rất nhỏ trong cái cuộc sống của họ thôi, và cái thứ khác nó quan trọng hơn, gia đình của họ quan trọng hơn, ờ, cái, ơ, mối quan hệ của họ quan trọng hơn, nên là ô kê, công việc á hổng xong thì để đó mai làm tiếp. Ờ, kiểu vậy.
Ừm. Đúng, tui đồng ý. Ừm. Ừm, tôi hiểu cái tâm lý này. Ừ. A! Ừm. Đúng rồi, ý là họ ừm, họ, kiểu, họ làm xong là xong rồi đó, còn kết quả ra sao họ hông quan tâm, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, nên là á, nhiều khi á, ừ, bất công theo cái nghĩa của mình nó lại không bất công theo nghĩa của họ, kiểu vậy á.
Ừm. Ừ, cái tâm lý ừ, bạn nói cũng khá là hay nha, tức là ở khía cạnh của tụi mình, tụi mình nghĩ như vậy, nhưng mà ở khía cạnh của họ là họ hông hề cảm thấy họ sai nha.
Ừ, ừ. Đúng rồi, họ cảm thấy, ủa, có bất công gì đâu, tui đang rất là quan trọng cái cái cuộc sống của tui. Ừ, tui đang cân bằng công việc và cuộc sống, ờ, bạn hổng cân bằng kệ bạn. <chuckles>
Có. Chính xác Ừm. Trời ơi, thiệt luôn á. Kiểu, ơ, nhiều khi nha, ờ, sếp thấy thấy cái file nó sai, ai cũng mắc cười lắm, sếp thấy cái file đó sai, xong rồi sếp nhắn ở trên group mà, kiểu như 9:00, 10:00 đêm rồi, mà mấy người đó mắc cười nha, mấy người đó là đang rất rảnh luôn mà hổng ai trả lời á bà.
Ừ. Ừ. Ừm, ừ. Ừm, ừ, kiểu, tối rồi, sao nhắn cho tui, kiểu vậy. Ừ.
Xong rồi tui thấy là, trời ơi. Đó, đó, đó, kiểu, tui thấy là nếu như mà mình hổng lên tiếng á thì ngày mai mình cũng phải làm, thì thôi bây giờ mình lên tiếng luôn cho rồi. Thế la là, tui cũng lên tiếng xong rồi tui ngồi tui sửa file đến một hai giờ sáng. Trời ơi, kiểu như là, ám ảnh luôn á bà.
Ừm, ừm. Ừm. Ừ, đó. Ừ. Ừm, để tui nói với bạn, với góc nhìn tui nói với bạn góc nhìn của sếp nè. Tui có một đứa bạn kiểu vậy đó, nó là sếp nhưng mà nó làm xù đầu hết, tụi nhân viên á, thì á, cuối tuần tắt máy, hông đứa nào nghe hết. <chuckles>
Ừm. Ừ. Trời đất ơi! Tội nghiệp quá vậy.
Ừ, xong rồi nó cảm thấy, trời ơi! Tui là sếp mà sao tui bất công quá vậy, bất công với tui quá vậy. <chuckles>
<chuckles> Thiệt, thiệt, ê, tui thấy cái này là bất công ngược lại á nha, sếp mà, chiểu, làm hết luôn, đúng hông? Trời. Trời ơi. Ừm.
Ờ. Đúng rồi, <chuckles> sếp ôm show. Tại nhân viên nó tắt máy nó nghỉ hết rồi, bây giờ á, làm việc cân bằng lắm bà ơi. <chuckles>
Quá trời quá đất luôn! Ờ, kiểu, tui nói với bà xong tui cũng nhớ lại mấy cái chuyện mà, kiểu, cũng mắc cười ha. <chuckles> Tui cũng cảm ơn bà đã kể cho tui nghe nhiều cái khía cạnh mà, ờ, tui mơ tui chưa biết về, ờ, kiểu như, công ty đa quốc gia nè, đó.
Ừm. <chuckles> Ừm. Yeah, ô kê, chúc bạn cũng luôn có đ được sự đối xử công bằng ha, <chuckles> để cảm thấy yêu công việc hơn.
Ừm. Cảm ơn bạn. Bye bye.
Yeah, bye bye.

Ồ, đúng rồi, ê, tui thấy là
Nó nó cái bất công tui nó khác. Ừm.
Hồi đợt á, tui có làm trong một cái trường quốc tế thì, ờ, cái bất công mà tui cảm thấy là tui, ơ, trải qua đó là cái gì là do là tui biết làm hết tất cả cái task trong cái nhóm, cho nên cái gì tui cũng làm hết trơn bà. Trời ơi! Thậm chí mà tui ừm, ừm, đó, mặc mặc dù nha, tui không phải là senior gì hết trơn á, nhưng mà mấy đứa khác nó làm xong á tui còn phải coi lại nữa, tại vì sếp giao cho tui như vậy á. Trời ơi, nó phiền!
Ờ. Ờ, tui hiểu nha. Ừm, cái này cái này, ê nha, ê nha. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ, ừ, tui hiểu, tui hiểu. Nên là nên là cái, ơ, cái kiểu của công ty nước ngoài nó sẽ rất là khác, theo kiểu là gì mà cái cái cái nhiệm vụ nó quá nhiều đi, cái khối lượng công việc nó cực căng, nó cực nhiều, nên thành ra là ai mà làm được việc á là người đó sẽ được rất là ưu ái để mà cho làm nhiều. Tại vì, đó, bây giờ sếp cũng căng quá. Ừ, bây giờ sếp cũng căng quá: "Bây giờ em ơi, em làm được em giúp chị đi chứ giờ chị đuối quá rồi, bây giờ tụi nó làm hổng được, hổng chạy việc, hổng <chuckles> hổng có đạt được cái chỉ tiêu.", kiểu vậy á.
Đó. Ừm, đúng rồi. Nó cũng Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm. Trời ơi, ôm quá trời! Ừm, hợp lý. Đó. Đúng, đúng rồi, thực ra là ừm. Ừm, đó, kiểu vậy, đuổi cho đuổi mấy đứa đó thì hông có hông có nỡ thì thực ra tụi nó cũng làm được cái này cái kia nhưng mà, gọi là, ưm ừm, đó, chính xác.
Ừm. Ừ, hổng có người, cũng làm, đúng rồi, cũng được việc này việc kia. Nhưng mà nó cuối cùng là nó nhận lương y chang mình mà mình làm thấy mẹ luôn. <laughs>
Đúng, đó, đó, đó. Trời ơi, cái bất công này là một cái, trời ơi, tui phải nói là lúc mà ừ, cái cái cái công ty cái trường mà quốc tế mà lần tui làm cuối cùng á, là một cái gì đó nó rất là ám ảnh luôn. Trời ơi, bà biết cái đỉnh điểm là cái gì biết hông? Là có một cái ngày Chủ nhật là đại khái như là tui, ơ, tui thấy là cái công việc giao cho cái chị đó chưa có xong, tui mới hỏi là "Chị ơi, chị làm cái đó chưa để em còn kiểm tra lại tại vì mai nộp rồi.", Chủ nhật nha. Trời ơi, bả biết á, bả chụp cho tui cái hình mà tôm nướng phô mai á, bả nói: "Đợi nha em, chị đang, ơ, ăn trưa với gia đình." Trời ơi, kiểu, trời ơi, kiểu như, tui chưa có chưa có ăn sáng luôn, tui, kiểu là, thức sớm á tui làm cái file đó, mà trong khi bả là còn ăn trưa, ăn nấu này nấu kia còn khoe với tui cái hình nữa. <sighs> Đó.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ờ. Ừm hứm. Ừm hứm. Ờ, đúng, đúng, đúng. Ừm. Ừm. Trời đất ơi! <laughs> Máu lên não liền. Bốc khói. Ừm, ừm. Ừm. Ờ, rồi lúc đó tức gì đâu luôn á ha.
Đúng rồi, đúng rồi.